Wah, enggak nyangkalah, namanya kita sahabat tuh biasa kan sahabat jadi sahabat aja gitu. Paling kalau teman-teman aku biasanya ya, Kak, ya, yang selain dia itu biasanya kalau, "Kamu lagi apa? Sakit? Ya udah deh, GWS," gitu doang kan biasanya, kan <laughs> atau <chuckles> atau dibawain makanan habis tuh pulang gitu. Kalau itu enggak kalau itu enggak. Misalnya waktu itu kan aku juga nggak kasih tahu kalau aku lagi sakit, cuma kebetulan aku nggak masuk pas sama-sama kita, pas apa namanya eee, pelajarannya sama lah ya, eee, kayak gitu. Terus dia apa tanya ke aku lewat telepon, "Kok kamu nggak masuk, kenapa?" gitu kan. Nah, pas itu aku, eee, belum operasi, ya masih dirawat inap, ya rawat inap untuk menunggu operasi gitu kan. Nah, yang ngangkat orang tua aku waktu itu ibu aku gitu kan, “Oh, lagi ini, lagi mau operasi usus buntu." Dia tanya, “Eh Oh, di mana?” Gitu. Oh, dateng itu waktu dia habis habis, eee, habis kuliahnya dia langsung datang ke rumah sakit. Nginep, Kak. Nginep gitu kan, dan itu mhm, nginep. Dan itu apan dikiranya kita sama-sama suka waktu itu, Kak. <laughs> Kita kan ta iya. Kita takut juga ya, tapi, eee, apa namanya kan kita tahu juga dia kan, ya apa tuh tapi, eee, itu terbantahkan ketika dia sudah punya pacar, Kak.
Mhm. Betul. Nah <laughs> ya ya ya. Mhm. Iya. Mhm. Oke. Nginap lagi ya? Luar biasa, oke oke. Oh gitu? Sempet ada gosip begitu? Punya pacar. Oh, t kamu juga sempat ada kecurigaan? Kok dia baik b baiknya melebihi teman teman yang lain nih apa dia suka sama aku gitu?
<laughs> Ya lah masih ada begitu. Ada cuma, eee, tapi kan putus, mhm.
Oh iya iya iya. Cuma ternyata memang tulus, cuma ingin berteman dan bersahabat ya, ternyata. <laughs> Waduh waduh waduh mhm.
Ya, namanya kita namanya bersahabat ya kita kan namanya sahabat, ya bolehlah akrab. Kalau terlalu akrab kan kita juga curiga dong, gitu ada begitu kan?
Iya, betul. Mungkin karena kamu belum pernah merasakan persahabatan yang seperti itu, jadi kamu ada sedikit rasa curigalah, gitu ya?
Mhm, ada, Kak. Cuma walaupun iya, baik banget gitu. Tapi walaupun dia punya pacar juga tetap baiknya sama ya baiknya sama, nanyain juga gitu.
Heeh. Soalnya kok baik banget gitu ya? Oke oke oke. Oke, berarti kan menandakan memang memang dia sifatnya seperti itu gitu ya? Nah, setelah kamu tahu dia begitu, terus, kalau kamu sendiri pengor pernah nggak berkorban yang sebegitunya juga ke dia?
Mhm, begitu makanya.

Kalau berkorban sebegitu juga, nggak tau, ya, Kak, ya, eee, untuk dia. Cuma kalau aku, sih, lebih ke apa ya namanya. Ya, tadi seperti kalau dia, ur apa namanya, pengen heeh, nggak, eee, enggak hanya finansial, biasanya kalau dia mau mau pergi ke mana, enggak ada temennya, aku temenin kayak, gitu. Misal dia, eee, mau belanja apa atau segala macem, biasanya aku cuma bantu dia, menemani dia, gitu, loh. Misal kayak kemarin itu, waktu terakhir itu dia putus sama pacarnya, kan dia nangis-nangis. Ya udah deh, aku ngekos di sana, nungguin dia nangis, ya gitu-gitu aja, sih, Kak, ya namanya cewek ya, kayak gitu, kan. Kayak gitu-gitu aja, tapi nggak tau apakah itu juga termasuk pengorbanan atau enggak enggak sih, cuma ada aja ba wak apa, aku cuma bil eee, bilang, "Ya udah lah nggak papa, namanya nanti juga kamu cantik, kok. Kamu masih bisa dapet yang lain!" Gitu, kalau aku kan biasanya kayak gitu. Agak sarkas gitu kadang-kadang tuh, karena memang, eee, apa namanya, eee, kalau aku kan tipikal yang kadang-kadang ceplas-ceplos juga, kayak gitu gitu. Dan itu nggak tahu, tapi dia suka-suka aja ketika aku ngomong yang, eee, apa namanya ceplas-ceplos, tuh, dia suka, nggak nggak pernah diambil hati, sih, sebenarnya. Bukan bukan apa ya namanya, bukan kata-kata kasar sih, heeh, nggak baper dia, gitu, tapi be Mhm.
Hmm, kamu bantu finansial lah ya? M oke. Mhm. Iya iya iya. Berarti. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Nggak baper lah, gitu, ya? Iya iya iya. Nah heeh, gimana-gimana, tuh?
Cuma bedanya kalau dia itu, ya tadi, memang kal eee, kalau sama temen-temen yang lain, kalau kalau temen-temen yang lain agak keras, gitu. Ah, dia langsung udah langsung ignore orangnya itu, gitu. Dia biasanya kayak gitu.
Mhm. Oh. Kamu ada tips, nggak sih? Buat, eee, orang yang pengen punya persahabatan kayak kamu nih, gimana kira-kira?
Mmm, kalau tips itu, kalau untuk ketemu sama orang kayak gitu agak, eee, susah ya, Kak. Cuma yang pertama itu, ya ka kalau sahabat itu yang penting tulus aja ya, yang pertama nggak usah apa namanya, saling membantu. Jadi bukan ibaratnya kamu butuh, baru kamu minta bantuan, tapi harus saling aja, saling. Misal kamu pu kayak tadi temenku, dia bagus di pintarnya, aku ambil, gitu. Ketika dia kurang atau apa, ayo aku bantu juga gitu, saling. Jadi, eee, persahabat itu harus ada saling, ya, Kak. Nggak bukan bukan cuma, kamu ya kamu, aku ya aku, kayak gitu. Mungkin itu bisa mengawetkan persahabat sampai sekarang. Itu aja, sih, Kak, mungkin kalau untuk persahabatan. <chuckles>
Iya. Mhm. Baik, berarti harus saling ya, intinya. Wah, seru banget nih, obrolan kita kali ini. Aku berharap deh, pengen punya sahabat kayak kamu. By the way, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, lah ya, ngebahas hal-hal lain, thank you banget nih, obrolannya ya. Bye, sampai jumpa lagi.
Iya. Mhm. Oke, siap. Oke. Iya, sama-sama, dah!